Öğrenmenin yaşla sınırı var mı sence?
Yok. Bence kesinlikle yok ya. Çünkü insan her yaşta öğrenebilir, ııı, diye düşünüyorum. Ben de her yaşta o öğrenilen şeyin farklı bir hissi olabilir diye düşünüyorum.
Hıı. <chuckles> Anladım. Gerçekten, eee, aslında düşündüğümde ben de doğru söylediğini düşünüyorum. Ama tabii ki bunu biraz açmanı isteyeceğim senden. Eee, yani, her yaşta, her, ııı, elini attığın işi, ımm, yani, şunu yapacağım dediğin her şeyi yapabildiğini düşünüyor musun, yapıyor musun?
Hı hı. Elbette. Hı hı. Ya, aslında yapılabilir. Çünkü, ııı, o sınırları ben, eee, kendi zihnimizde yarattığımızı düşünüyorum açıkçası. Çünkü, ııı, o sınırları ben, ııı, var ediyorum. Mesela örneğin, eee, belirli bir yaştan sonra dil öğrenilmez ya da belirli bir yaştan sonra şu olmaz. Öğrensem bile çok yavaş olur. Ya, öyle bir şey yok aslında. Hani, gayet öğrenilebiliyor bence.
Hı hı. Anladım. Hımm. Ya, galiba şey mi diyorsun? Hani, bir kalıplar ya da kendine engel koyma gibi, hani, a ııı, kendini de bir kalıba koyma, işte, ben bu yaştayım, eee, artık yapamam çünkü bu yaştaki insanlar bunu yapamaz. Hani, önermesi üzerinden bir engel koyuyor insan kendine diyorsun. Tamam. Eee, insanlar, emm, bazen evet, bunu yapıyor olabilirler. Sen çok yapmayanlardanmışsın. Anladım ama mesela yapanları, eee, düşünürsen neden sence, hani, böyle şeyler var? Neden yaşla beraber kişiler, eee, zaman zaman böyle hissedebiliyor sence?
Evet. Evet. Hı hı. Aynen. Kesinlik Evet. Ya, aslında bence bu sadece kişinin kendi hissettiğiyle de değil. Birazcık o toplumsal normlarla da alakalı diye düşünüyorum. Çünkü eğer özellikle Türk kültüründe, böyle, el âlem ne der gibi, böyle, bir söz vardır. Iıı, ve, hani, bu yüzden de, eee, bazı şeyi, eee, mesela belirli bir yaştan sonra öğrenilmeyeceği düşünülür ya da, eee, böyle, öngörülür gibi bir şey vardır. İşte, ya, bu yaştan sonra bunu mu yapacağım gibi de hatta, böyle, çok fazla, eee, cümle duymuşumdur. Böyle başlayan cümleler duymuşumdur etrafımda. Hı hı.
Anladım. <chuckles> Hımm. E Hı hı. Ya, ııı, sanıyorum insanlara benim de söylemeye çalıştığım şey şuydu, eee, kalıp koyma, hani, kendini bir gruba ait hissetme ve o grubun, eee, birtakım inanışları var. İşte, gençler çok rahat öğrenir, yaşlılar öğrenmez gibi galiba. Eee, o zaman insanlar acaba hiç denemeden de bu kalıplarla hareket ediyor olabilir mi bazen?
Evet. Hı hı. Evet. Eee, bence kesin, eee, bir hareket ediyorlar diye düşünüyorum. Çünkü aslında, eee, dönüp böyle, eee, baktığımızda, eee, o kadar da şey değil. Hani, yapmak isteyen bunu her yaşta yapıyor ki mesela ya böyle Türkiye'de haberlere çıkan çok fazla örneği vardı. İşte, eee, 60 yaşında mezun oldu, işte tıp fakültesi hayaliydi, mezun oldu gibi. Yani, bu kadar örnekler varken, yani, o da 60 yaşında bir birey, sen de 60 yaşında bir bireysin mesela. Onun yapabildiğini sen de yapabilirsin gibi. Yani, bu tutkuyla alakalı biraz.
<chuckles> Hı hı. Anladım. Anladım, eee Evet, aslında orada bir, eee, tutku konusu, eee, bence de var gibi duruyor. Eee, bir de şey mesela fitness alanında sanıyorum ya da sporda biraz daha, yani, fiziksel olarak, eee, insanlar zamanla kendilerini zihinsel olarak değil de sanki fiziksel olarak biraz daha erkenden, ııı, yani, zihin yapılarına göre bezdensel yaşlanmanın daha hızlı olduğunu düşünüyor sanıyorum insanlar. Buna katılıyor musun?
Hı hı. Evet. Evet. <chuckles> Evet. Hı hı. Evet. Yani, açıkçası buna, eee, hem katılıyorum hem katılmıyorum diyebilirim. Bu da şöyle, eee, şimdi bir kişinin eğer altyapısı varsa, eee, o altyapı yani çünkü kaslar, eee, korunacaktır. Hatta yaşlılıkta da o kasa sahip olması bir insanın, eee, onu koruyacaktır belirli bir süre. Yaşlılıkta da daha enerjik, daha aktif olmasını sağlayacaktır. Hatta yaşlılıkta dahi, eee, spor yapması bunu sürdürebilir kılar. Ama emm buna, eee, h sıfırdan başlamak bir noktada o fiziksel olarak, eee, zorluk getirebilir ama elbette imkânsız değildir. Dediğim gibi bence o öğrenmenin yaş olan sınırı tutkuyla da ilişkili diye düşünüyorum.
Öyle mi? Hımm. Anladım. Hımm. Olabi Anladım, sadece şunu, eee, aslında kastettim ben şimdi, eee, belirli bir yaştan sonra 35'ten galiba, emm, kas otomatikman kas kaybediliyor ya, insanlar kas kaybediyorlar ve sanıyorum bunun üzerinden, hani, yavaş yavaş güçsüzleşiyor, ne kadar spor yapsa da, hani, kaybetme olduğu için bir nevi, yapamayacaklarını düşünüyorlar gibi gel geliyor bana. Ama dediğin gibi çok ilginç örnekler var. 50-60 yaşında maraton koşmaya bile başlayıp kendi klasmanında derece alan insanlar var. Eee, dediğin gibi onlar da biraz böyle tutkulu olabilir gerçekten de. Peki sen kendi hayatından bir örnek versen, sen tamam, yaşa takılmayanlardansın. Ya, eee, mesela ileri bir yaşta, yani daha doğrusu kendi yaşının içerisinde ileri yaşta, eee, kaç yaşında olduğunu bilmiyorum çünkü, eee, herhangi bir şeye başlayıp, emm, birçok kişiye rağmen, o işte kalıplara rağmen o baş eee, uğraştığın işle alakalı başarı elde ettiğin oldu mu?
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Elbette. Hı hı. Evet. Evet. Evet. Yani. Ya, o kadar, böyle, şey oluyor ki mesela ben şu an, eee, yeni bir dil öğrenmeye başladım ve yani, bunu, ııı, 25 yaşında öğrenmeye başladığım bir süreçteyim. Eee, ki yani, zor bir dil olarak adlandırılan bir dil de bu. Eee, ama ben, hani, dedim ki, o öğrenmenin sınırı yok. Bir şekilde, eee, yapıp bir şekilde olacak bu diye düşünerek, eee, böyle, bir yola giriştim. Ki, hani, bu sadece benim hayatımda, böyle, şu an aklıma gelen bir örneklerden biri ama onun dışında mesela benim hayatımda, böyle, bunun izlerini çok net bir şekilde görüyorum. Aslında biraz böyle düşünmeme sebep olan şeyler de, yani, sadece benim yaptıklarım değil, a mesela ailemden de gördüklerimden kaynaklı.
Hımm, çok güzel. Hı hı. Hımm. Evet. <chuckles> Hı hı. Olabilir. Mesela ailenden bir örnek verebilir misin? "İleri yaşta, işte, annem, işte, 50 yaşında üniversiteye gitti." gibi bir örnek var mı?
Ya, aslında var. Mesela, eee, teyzem, eee, yani, 40 yaşından sonra galiba hayali olan, eee, resim öğretmenliği için üniversiteye girdi, kazandı ve şu an okuyor. Bunun dışında mesela annem de var ki annem de buna çok güzel bir örnek. Yani, kendi hayaliydi mesela aşçı olmak, ekmek ustası olmak, eee, ve, eee, yani, 35-40 yaşından sonra, eee, bu kurslarına eğitimlerine gitti, aldı ve yıllardır aktif şekilde çalışır mesela.
<chuckles> Çok güzel. A! Hı hı. <chuckles> Ay, çok güzel. Hımm. Ya, gerçekten, söylediğin örneklerle birebir örtüştü ailenden, eee, söylediğin şeylerle bu örnekler. Gerçekten. Yani, o zaman hiçbir şey için gerçekten de geç değil. Eee, bu engeller de kişinin zihninde daha çok oluyor. Anladım. Eee, peki, mesela öğrenmenin en azından bir parça yavaşladığını, daha zor olduğunu kabul etmiyor musun hiç?
Evet. Hı hı. Evet. Kesinlikle. Hı hı. Evet. Ya, şöyle, aslında, eee, bu biraz dediğim gibi, o kişinin altyapısıyla da alakalı olduğunu ben çok düşünüyorum. Çünkü aynı şekilde mesela hâlihazırda spor yapmaya alışkın ve kaslarını aktif olarak çalıştıran biri, eee, nasıl, ııı, ilerleyen yaşlarda da, eee, bunu daha kolay bir şekilde, en azından kendi yaşıtlarına kıyasla, daha kolay bir şekilde yapıyorsa aynı şekilde bu altyapıyla alakalı. Mesela, eee, benim annemin senaryosunda da annem her zaman araştırmayı, okumayı seven bir insan olduğu için bunu yapabildi. Aynı şekilde mesela teyzem de böyle bir karakterdi ve bunu başarabildiler. Bence bu, altyapı varsa oluyor.
Hı hı. Hımm. Evet. Hı hı. Anladım. Eee, muhtemelen teyzen anlıyorum. Muhtemelen teyzen zaten resim yapmasını biliyordu. Eee, resim üzerine uğraşıyordu. Hani, dedi ki "Teknik olarak ben öğretmenlik okumadığım için öğretmen olamadım ama" yani, hiç 40 yaşına kadar resim yapmamış ve, hani, güzel sanatlara gitme hayali olan biri de belki başarabilir ama sanki teyzenin altyapısı vardı diye anladım. Doğru mu anlamışım?
Evet. Hıh. Evet. Elbette. E, elbette aslında öyleydi. Hani, kendi çapında amatör bir şekilde çizim yapıyordu. Yeteneğinin olduğuna inanıyordu daha doğrusu ve, eee, bu doğrultuda aslında bu bölümü te tercih etti.
I hı, hı hı. Ay, gerçekten de, eee, çok güzelmiş çünkü insanlarda, hani, geç kaldım, benden geçti gibi bir bakış açısı da olabiliyor çoğu zaman. Hani, bu zinciri kırarcasına 2 örnekle, eee, konuyu bence aydınlattın <chuckles> gerçekten. Eee, ben de çok etkilendim.
Evet. <chuckles> Ya, daha örnekler o kadar çok ki. <chuckles>
Gerçekten mi? Ya, ben sadece şeyi açmak istiyorum biraz. Şimdi, eee, bedensel olarak, aaa, bir şekilde yaşlanan hücre yapıları, yaşlanan varlıklar insanlar ve, emm, hani, burada, ne bileyim, 15 yaşında hazırlık sınıfında, işte, çok hızlı dil öğrendim ama şimdi aklıma girmiyor gibi bir şey. Tabii ki biraz kodlar, engeller, işte, kendine inanmama, tutku eksikliği bunları kabul ediyorum, görüyorum, eee, anlıyorum ben de. Ancak ımm, hani, bir parça biraz daha zor öğrenme süreci ya da 70-80 yaşındaki kişinin belki bilişsel fonksiyonlarının eski kadar mesela hafıza gidebil ya, azalabiliyor. Eee, yani, böyle bir bir bilimsel gerçeklik de var, eee, o açıdan da mesela bakacak olsak, hani, ımm, engel teşkil edecek düzeyde değil mi bu yaşlanma süreci sence?
Evet. Hı hı. Evet. Elbette. Hıı. Elbette. Hıı. Hı Elbet Ya, elbette, eee, yaşlanma süreci engel teşkil ediyor bir noktada. Ama, eee, şöyle bir "ben" farkı olduğuna da inanıyorum. Aslında bardağın dolu tarafına bakmak olarak da adlandırabilirim bunu ama. Çünkü yani, bir yaş deneyimi var mesela, eee, ki ben burada mesela, eee, lisans okurken sınıf arkadaşlarımdan birini örnek vermek istiyorum. Mesela, eee, kırk kı kırk beş yaşlarında galiba bir sınıf arkadaşım vardı benim ve mesela, eee, bambaşka bir bölümden, eee, benim bölümüme geçiş yapan bir kişiydi. Ve mesela, eee, evet bir noktada, eee, belki daha fazla çalışması daha fazla çabalaması gerektiği durumlar da oluyordu. Ama mesela yaşının ve daha öncesinde bir lisans bölümü ve yüksek lisans bitirmesinden kaynaklı nasıl çalışması gerektiğini biliyordu ve, eee, bizden daha az bir çabayla çalışarak, eee, bizim bizden hatta daha yüksek notlar da aldığı oluyordu.
<chuckles> Nasıl? Hımm. Peki. A. Anladım. Tamam. Hıı. Hıı, gerçekten mi? Demek ki, şey, daha önemli aslında, inanma, çalışma, konsantre olma, tutku
Evet, yani, ben Hı hı. Kesinlikle ve deneyim de bence çok önemli olabiliyor bu noktada. Çünkü yaş aldıkça, eee, deneyim gelişiyor. O kişi mesela daha önceki akademik kariyeri sayesinde biliyordu nasıl çalışması gerektiğini ve ona göre çalıştı. Ben
deneyim. Hı hı. Tamam. Hımm. Peki deneyim eee, anladım. Deneyim, eee, tecrübe tabii ki kazandırıyor. Ama bir yandan da konulara bakma açısı, işte, eee, o olgunluğun verdiği işte belki disiplin, neyi nasıl yapacağını bilmesi, i ilişkilerindeki başarılar, hani tecrübelerine dayanarak. Eee, bunlar da aslında etkili olabilir diye düşündüm ben şimdi.
Tabii. Evet. Elbette. Kesinlikle öyle zaten, yani, ben, ııı, çünkü ben orada 0'dan başlayan bir öğrenci olarak daha öğrenmeye çalışırken o çoktan öğrenmişti ve biliyordu nasıl yapması gerektiğini. Ben orada, eee, hem bir şeyi öğrenmeye çalışırken hem de o bilgileri, eee, kendime kay anlamaya çalışırken, eee, şey arasında kayboluyorken o kaybolmuyordu. Mesela o yüzden ben yaşla sınırlı olduğunu düşünmüyorum. Önemli olan dediğim gibi bence o i öğrenme isteği ve tutkusunun olması. Bununla birlikte bir şekilde o sınırlar kalkabilir gibi geliyor.
Hımm. Anladım. <chuckles> Hımm. Hı hı. Yani, b ııı, yaşla beraber fiziksel olarak dezavantajlı olduğu durumları bile daha çok çalışarak belki, hani, fiziksel tarafı söylüyorum, e, kendi zihinsel tecrübesi, eee, bir de daha mı idealist olabiliyor acaba? İdeal, ııı, yani, bir şeyi idealize etme ya da hedef koyma konusunda daha kararlı olabiliyor belki yetişkinler daha büyükler.
Evet. Evet, ya bence, eee, biraz daha öyle oluyorlar, eee, kesinlikle. Çünkü ü ben bile kendimi şu böyle birkaç sene öncesine dönüp baktığımda arada çok fark var ve mesela, eee, bazen bazı noktalarda ben o yüzden çok anneme danışırım. Yani, ya, ben 2 seçenek arasında sürekli kalıyorum dediğim noktada bana sürekli "illaki bulacaksın" gibi böyle şeyi, tepkisi oluyor. Ve, yani, gerçekten diyorum ki hani, nasıl bulacağım ya? Çok kararsızım <chuckles> gibi ama bulacağım demek ki.
<chuckles> Hımm. <chuckles> <chuckles> A anladım. Demek ki inanıyor, bir de şey vardır ya insanların arasında işte, eee, tecrübe konuşuyor, tecrübe konuştu gibi, hani, gi gençlerin, hani, büyüklerle ilgili söylediği bir şey. Ama gerçekten de tecrübe ile sabit olan belki de noktalar var, hani, ileriki yaştakiler için. Imm, yani onlar da sezgileriyle o yollardan geçtikleri için bunu net bir şekilde ifade edebiliyorlar. Emm, şimdi gerçek manada engel, insanın kendisini gördüğü yer, kendisine inanmazsa da gerisi, eee, hangi yaşta olursa olsun gelmez diyebilir miyiz acaba, diyebilir misin?
Evet. <chuckles> Evet. Kesinlik Hı hı. Ya, aslında diyebilirim. Çünkü onu istedikten sonra insan bir şekilde başarabilir ve o sınırları de biz kendimize yaratıyoruz bence diye düşünüyorum.
I hı. Anladım. O zaman, eee, bu sınırların gerçek manada, eee, insanların kendi kendine koyduğu sınırlarını diyelim, hiç olmadığı bir, eee, dünya olsa mesela. <chuckles> Yani, herkes gerçekten herkes kendine inansa ve bir şeylerle uğraşmaya devam etse belki dünya çok daha farklı ve daha gelişmiş bir yer bile olabilirdi aslında.
Hı. Hı hı. Kesinlikle öyle olabilir. Yani, eee, ve, eee, ama bunda, işte, o istemek de çok önemli. Hani, herkes isterse neden olmasın? O kadar, eee, fa bambaşka bir dünyaya evrilirdik ki.
<chuckles> Hı hı. Değil mi? Doğru söylüyorsun. Eee, ya, gerçekten çok enteresan bir sohbetti. Eee, bu konuya yaklaşımın, hani, benim açımdan çok farklıydı ama ben de anlamaya çalıştım. Sana, eee, bu kapsamlı açıklamaların için teşekkür ediyorum. <chuckles>
<chuckles> Evet. Ben teşekkür ediyorum. Benim için de çok büyük bir zevkti. Görüşmek üzere.
Görüşürüz.